Ma sai che sinceramente, mhmm, no, <chuckles> no, profumi proprio che odio, che odio, no.
Mh. Guarda io per esempio detesto l'o l'odore della benzina, c'è gente, ehm, a cui piac ecco vedi. <chuckles> Io mi sento male ogni volta, è una cosa proprio faccio proprio fatica, infatti quando mio marito: "Eh ma dobbia fare benzina", vabbè mi tappo il naso, chiudo tutti i finestrini della macchina perché
Mh. Ah no a me piace. <chuckles> A me piace. <chuckles> A me piace tantissimo. Ah, proprio ti dà una noia profonda. Eh sì.
Sì, sì, sì, mi fa proprio stare male, ecco.
No, no, buonissimo invece, a me ehm, perché mi son sempre piaciuti i motori, le macchine, i motorini e sono una fanatica, quindi <chuckles>
Ah, vedi? Sono odori legati alle tue passioni.
Sì, sì. <chuckles>
Ti ringrazio per questa bellissima conversazione, piena di spunti, bei ricordi, è stato un vero piacere. Ti auguro una buona giornata. Grazie mille. Anche a te.
Ma grazie a te. Eh, anche per me. Oh! Buon 25 aprile anche. Che oggi è festa. Ciao, c
Ciao.